Magandang tanghali po.
Magandang tanghali, kamusta ka?
Ah, mabuti naman po, kayo po kamusta po?
Ayos lang din.
Mm, ah, maigi naman po, ah, may katanungan po ako.
Okey.
Ano ang pakiramdam mo kapag may mga isyu ng pandaraya sa eleksyon?
Oo, nalalapit na 'yong eleksiyon kaya talagang napakasakto naman ng tanong mo, ah, laging, may ganyang issue kada eleksyon, kahit bago pa man yung mismong araw ng halalan meron ng mga sinasabing
Mm. Mm.
mga nakahandang balota o yung may mga sagot na, ganyan. Siyempre nababahala ako don dahil sayang yung boto ng mga tao, na kaya nga tayo bumoboto dahil 'yun ang desisyon natin pero kung may dayaan ibig sabihin may ibang nagdidikta nung resulta ng eleksyon. Ikaw ba anong pakiramdam mo diyaan?
Mm. Mm. Mm. Sa 'kin po ang pakiramdam ko sa pag may issue ng pandaraya sa eleksyon ay sumasama ang loob ko at the same time na ano, sabi ko siguro alam nilang ano sila, eh, tagilid sila, eh, o matatalo sa laban kaya
Mm. Tama, oo.
ang ano nila ang tawag dito, ang paraan nila para makalusot or manalo is yung ano, yung mandadaya 'di ba.
Oo. Oo. Mm, mm.
Lalo na yung bibili ng boto which is mali, mm, mm.
Iyon mali talaga, mm. Ano naman sa tingin mo yung epekto nito, yun nga sa pagtitiwala ng mga tao pagdating sa eleksyon?
Eto p Siguro ang epekto nito is yung ano, ah, sa pagtitiwala ng tao, siguro para sa akin ay yung
Oo.
ang makikita halimbawa, si ganto ah aanuhan ng ano vote buying ba, bibili ng boto 'tas may nakakita. Ang sasabihin, "Ah, madali pala siyang mabili gan sa gantong halaga lang ano na, yun na pa yun na 'yong boboto niya." Mali kasi ano, eh, nawawala bumababa din 'yong tingin sa kanya ng ibang tao do'n sa taong binilhan ng boto. Sabihin na na mm, sabihin na natin na 'yon ang ano ah, kahit hindi sabihin natin tumanggap ka do'n sa taong 'yon pero hindi mo 'yon iboboto nakakahiya, kasi sira na din pangalan mo, eh, 'di ba.
Oo. Oo, oo. Mm. Oo, oo. Mm. Binilhan ng boto. Oo. Mm. Tama, mm.
Sa inyo po ba?
Ang epekto nito sa pagtitiwala ng mga tao, siyempre yung iba maaaring mawalan na sila ng gana na, ah, i sabi nga, i-exercise yung kanilang karapatan para bumoto, dahil lalo na siguro sa kunyari sa lugar nila, dahil alam nila na etong si kandidato, na may mga dayaan na namang magaganap, kumbaga parang imbes na mahikayat sila na gamitin yung karapatan nilang bumoto, nawawalan sila ng gana dahil maaaring isipin nila na, naku, wala naman sigurong parang iba pa rin naman ang magiging resulta dahil alam nila na talamak yung pandaraya. Kumbaga nawawala yung tiwala nila sa malinis at patas na eleksiyon.
Mm. Mm. Mm. Mhm. Sabagay po, tama po kayo. Ah, may kasunod po akong katanungan.
Mm. Oo.
Naranasan mo na ba o may kilala kang naapektuhan ng ganitong isyu at paano nila ito hinarap?
Ah, personal na naranasan wala naman, pero syempre may mga nababalitaan tayo, may mga nakikita tayo sa balita na may ganyan na may mga ganyang nangyayari na nilalaban nila na ganun nga. Um mahirap dahil 'yon nga kailangan din talagang mapatunayan ng maigi. Ah, pero ang nakakalungkot lang kahit napatunayan siyempre 'pag tapos na 'yong eleksiyon hindi naman parang hindi agad hindi naman nababago rin 'yong kung ano man 'yong naging, ah, resulta. Oo, ikaw may kilala ka ba o naranasan mo ba ito ng personal?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ah, hindi po naranasan nakita ko lang po kasi hindi po ako pumunta don eh, malapit lang po kasi sa bahay namin yung nakita ko. 'Tas ano dumating ho kami ng jowa ko don sa bahay namin. 'Tas sabi, anong meron don? sabi ko, hindi ko din alam eh, siguro namimigay ng boto. Ah, na namimili ng boto tas, eh mm, eh, pabiro kong sinagot ng ganon tapos nung ano, siguro after ng ilang araw di ano nabiyahe ho kami ng tatay ko. Tinanong ko sabi ko anong meron don sa bahay nila ganto? Sabi eh, tas 'di din ako sa ano 'yon namimili ng boto?sabi oo, totoo 'yon.
Ah. Ah. Oo. Namimili. Oo. Oo. Mm. Ay totoo nga, ah.
<chuckles> Kasi ang sa akin tanghaling tapat, ang, ang ano eh, ang init pa ng panahon non eh, tapos ang daming taong nakapila 'di ba?
Mm, mm. Eto lang ba yun yung para sa darating na eleksyon, o nung ah, okey. Hala, oo.
Yes po. Pa Parang about 2 weeks ago tapos ano, may nagpo-post sa Facebook na ganito, ganiyan. 'Tas si si ano, nakikita ko din 'yon, eh, hindi hindi ko lang binabanggit 'tas binanggit din ho sa akin ng jowa ko. Sabi, "Nakikita mo 'to?" Sabi ko, "Oo, ta natatawa nga ako diyan, eh." Ta's binanggit ko din ho sa ta binanggit ko ho sa tatay ko, sabi sabi, "Toto totoo naman kasi yung pinagpopo-post no'n, eh, na may isyung gano'n 'yon."
Oo. Oo. Ah. Ah, oo. Oh, talaga sa bale sa isang bahay lang nagaganap yung gano'n? <chuckles> Ah.
Opo, pero medyo mataas na din yung tinatakbo nun, eh, pero pangbayan lang. Kaya sabi ko ano
Ah.
Sabi ko, "Eh, 'di totoo talaga yung pino-post nung lalaki na nung sa Facebook na, ayun nga, namimili ng boto," ganun. Kaya sabi ko, hmm, parang sa kapirasong halaga ng papel na pera, magpapasira sila, 'di ba?
Hmm, mm, mm. Oh, yun nga. Totoo, totoo. Tsaka ibang pamimili naman yun, ibang shopping naman ang ginawa na talaga namang ibang klaseng pamimili ang nagawa.
Mm. Mm. Puwede pa sana kung ano, yung tulad nung ginawa niya noon na magpapakain siya sa ano, kung saan may feeding program puwede 'yon. Pero yung may kasi in ano yun, eh, in kind 'yon, eh. Eh, kung pe pera me mismo ano ka, eh, lantaran ka na, eh, 'di ba?
Ah, na oo. A Oo, pera talaga. Oo. Oo, totoo naman. Tama.
Mm. Eh, ewan ko kung makakasuhan 'yon, lalo kasi dito sa amin, sam ano, lalawigan namin, ano, eh, yung una, tuloy yung isa na makasuhan, pero yung isa nakasuhan na.
Oo. Oo. Ng ganiyan nga, ng pamimili ng boto. Oh. Sana, gus mm, yun ba ang parang gusto mo ring mangyari kung sakali?
Mm. Mm. Yung isa mm. Opo. <laughs>
<laughs> Oo, kasi siyempre mali naman yung ginagawa. Siyempre 'pag mali ang ginagawa mo, may dapat din itong parusa o sabi nila may consequence, oo.
Mm. Mm. Mm. Ke eh, yung ano, yung ka kapartido niyang ano, mas mataas yung posisyon na tinatakbo niya, pero sa bayan din namin. Ano, eh, parang hindi pinagsasabihan. Sabi ko, "Naturingan kang ano, ah, graduate ng 8 taon o 9 na taon na kurso, eh, hindi mo pinagsasabihan yung kapartido mo." 'Di ba, dapat may alam din siya do'n.
Mm. Oo. Oo. Oo. Kaya nga, eh. Oo, bilang kapartido mo, parang damay din naman kayo diyan at mali naman talaga. Kung yun ay, kung siya ay, siyempre tapat din, 'di ba?
Mm. Mm, yun nga ho, eh, sa isip-isip ko, "Eto, sana, sana talaga matalo." Kasi partido sila ng ganun, eh. <chuckles>
Oo, oo. Kaya nga, eh, tama. Sa tingin mo ano yung pwedeng gawin, para mabawasan o maiwasan ang pandaraya sa mga susunod na halalan?
Mm, at sa akin ho, ah. Ang pwedeng gawin, eh, isuplong o i-report sa mga awtoridad, lalo na sa COMELEC ang mga taong tatakbo sa eleksyon na gagawa ng pandaraya, halimbawa yung, ano mamimili ng boto, 'di ba?
Oo. Mm. Oo. Oo.
Pero kahit yung ano nga, yung 'pag papa-ano, anong tawag dun, ah, feeding program or mamimigay ng relief goods, mali na yun, eh, lalo na sa ngayon na eleksyon, eh, kasi ano na, eh, wala naman wala naman unos o bagyo na nangyari o kalamidad, 'di ba? Ba't sila mamimigay?
Oo. Oo. Totoo. Oo. Mm. Kaya nga, eh, parang may ibang isa may iba silang layunin o hidden agenda yung mga ganyan. Oo.
Mm. Mm, 'yon po, isuplong lang siguro. Tas, ano kung ano, i-post mo sa Facebook, para mas ano kung hindi man maagad makarating sa mismong opisina, makita ng mga mamamayan na si gan'to namimili ng boto, 'di ba po?
Mm. Aksiyunan, mm. Oo. Oo, dahil ang bilis ngayon ng pagkalat sa social media, oo.
Mm, kayo po ba, ano sa tingin niyo?
Hmm, sang-ayon ako do'n. At 'tsaka siguro yung mga, sana yung mga ibang tao na nabibili yung boto nila, 'yon din siguro, kung alam nilang wala na silang pwedeng bayarang mga tao o mga mamamayan, di wa wala ng papatol sa mga ginagawa nilang pamimili ng boto, siguro? Um, puwede 'yon para alam nila na kahit anong gawin nila merong wala na, hindi na uubra, kumbaga, yong gano'n nilang modus. Ah, 'yon sana rin, um, alam siyempre, pera pa rin naman 'yon, pero kung 'di ba kung wala namang, um, papatol din o sana yung iba na dahil nga pera pa rin, sana pagdating sa mismong botohan o, eh, hindi naman nila iboboto 'yon, yung tao na 'yon. Kumbaga, parang talagang nakuhaan lang ng pera, pero sa bandang huli hindi rin naman sila mamamayagpag o mananalo diyan. Oo. Oo. Oo.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm, pwede po yung ganon, money wise ba ang tawag. Pero Ang ano lang is, ang downside lang 'pag nalaman ng ibang tao na, "Si ganito kumuha ng pera doon doon sa politikong 'yon." Tas hindi naman pala iboboto nakakahiya din, 'di ba po?
Oo. Yon nga lang, oo.
Mm, 'yon lang yung downside.
Oo, 'yon. Sana, pero sana 'yon nga din wala na sila talagang, wala na ring, ah, tumanggap ng kung ano man yung pamimili nila ng boto. Kasi, habang alam nilang meron at merong tatanggap, gagawin at gagawin pa rin nila 'yan, sa kasamaang palad. Hmm.
Mm, totoo po. Mm. Tama po. Eto po may tanong pa po ako, ah, paano nga paano mo nga ba maipapaliwanag sa iba na mahalaga ang pagiging patas ng eleksyon sa ating demokrasya?
Mm. Oo. Mm. Kahit 'yun nga, sa mga pag-post o kaya sa pakikipag ah, 'pag nakikipag-usap tayo sa mga kakilala natin lagi rin namang pinapaalalahanan 'yan, sa mga balita, sa telebisyon, sa lahat. Um, depende na lang talaga sa tao pero sana maisip nila na iba rin ang nagiging resulta kapag hindi tayo, 'yun nga, 'pag pinapatulan natin o kapag hinahayaan natin dayain 'yung resulta kasi 'yung karapatan natin na bumoto parang wala rin nawawalan ng saysay. Isipin na lang natin kumbaga kung ano 'yung makakabuti para sa lahat, 'yung makakabuti sa ating lugar, sa bansa natin, ganiyan, dahil
Mm. Mm. Mm.
Ayun, kasi sa bandang huli tayo rin naman ang maaapektuhan diyan. M
Tama po.
Ikaw, paano mo ba maipapaliwanag sa iba yung kahalagahan ng patas na eleksyon?
Mm, sa akin maipapaliwanag ko 'yan sa paraan na ano, halimbawa m si gan'to binilihan ng boto s sa halagang, sabihin natin sa halagang 1,000 'tas ipapaliwanag ko 'yon, o sige ilang taon 'yan manunungkulan? Ah, 3 taon. Ah, meron na 365 days sa loob ng isang taon, times 3, tapos yung lalabas na 'yon na ano, na magiging total nung days ide-divide mo 'yong 1,000.
Oo. Mm. Oo.
'Tas sa sasabihin ko, "Yun lang yung magiging halaga mo per day dun sa politikong yun." 'Di ba?
Ah, gagamitan mo ng math, oo.
Opo, para sa akin pa kung saan, eh, para mahiya naman din sila na wag nilang ipagbili ang kanilang boto, 'di ba?
Tama rin naman yun, oo nga, maganda rin maganda rin naman yang ano, iisipin talaga.
Mm. Pati ipapa-ano ko sa kanila ipapa-intindi ko sa kanila na, ano, na hindi ka naman niyan matutulungan. Sabihin natin na nabigyan ka niya ng gantong halaga, du hanggang dun lang, wala nang susunod, 'pag nakaupo na yan hindi niya mapa hindi niya mapapabuti ang buhay mo at ng ibang taong, sabihin natin mahihirap din or kapos-palad, 'di ba?
Oo. Oo. Tama. Oo, oo.
Um, siya lang ang makikinabang dun sa pwesto niya.
Tama, at kung tunay talaga yung hangarin niya, bakit kailangan niyang gawin yun? Kung tunay talagang gusto lang niyang maglingkod dun sa nasasakupan niya, 'di ba? Dun pa lang iisipin mo na na ano ba talaga yung gusto niya o yung layunin niya?
Mm. Totoo po. Mm, tama po. 'Tsaka ba't mo kailangang gumastos sa eleksyon ng malaki, 'di ba?
Totoo, kung al kung tiwala ka naman sa ka kakayanan mo.
Mm, tama po, so ayun po, ah, salamat din po.
Oo, salamat sa pag-uusap natin.
Mm, ingat po.